Olha. <giggles> Eu acho que na Itália eles têm
<laughs>
sim, como uma evidências da vida, e eu acho que justamente pode ser que entre o Sarà Perché Ti Amo.
Aham. <laughs> Sim.
Nesse lugar, porque realmente é bem batida, e bem antiga, <giggles> e romântica, né.
Todo mundo conhece. <laughs> Sim, verdade. E do e internacional, você acha que tem uma assim, né, do do amigo canadense?
Mas Nossa, o do canadense. <laughs>
E cheguei aos pés ali. <laughs>
Tirando o Justin Bieber. <laughs>
<laughs>
Nossa, juro. É que assim, ele mostrou para gente muitas músicas que são, assim, mais animadas, tipo assim, música de festa, em francês.
Sim.
Então, ali uma tranquila, tem sim mais romântica, como seria uma evidências, eu realmente não tenho, pelo menos não me vem agora na cabeça.
Sim. Mas pode ser Baby mesmo do Justin Bieber, evidências deles, né.
Exato, eu acho que ele não ia gostar muito dessa dessa comparação, mas eu talvez sim. <giggles>
<laughs> E e e você já mostrou para eles evidências? Você já colocou evidências para eles ouvirem? Como não?
Gen Não. Nossa, não, nunca coloquei evidências.
Evidência é o clássico, é o hino nacional brasileiro. <laughs>
É verdade. Nossa, não, é verdade, eu vou falar com a minha amiga, a gente tem que colocar evidências para eles. Realmente. Nossa, ia ser icônico eles cantando evidências.
Fica a dica. Mas aí